Non c'est pas pareil et puis, il y a des choses tellement intéressantes sur LinkedIn, c'est, heu, ah non, c'est
Oui. <laughs> Bon aussi il y en a d'autres qui sont moins intéressants et très répétitifs je trouve mais heu
Ah, bah, ça dépend de ton réseau, hein. Moi, j'ai j'ai pas mal de monde et en fait, j'ai une variété, c'est, heu, c'est assez énorme, hein. Ah ouais, ouais, non, j'ai j'ai de tout, hein.
Mmh. Mmh mh. Non, non, mais oui, bien sûr. Je préfère LinkedIn comme réseau moi, c'est un peu plus, heu
Ah, mais il y a en fait, il y a beaucoup moins de choses politiques. Heu, ça, c'est bien. Heu, c'est beaucoup plus professionnel. Il y a il y a pas d'insultes, il y a pas de gens qui s'énervent parce qu'ils se font, heu, virer, voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais normalement, mais bon. Heu, j'ai l'impression q ouais j'ai l'im non moi non plus, mais j'ai l'impression que ça commence quand même, heu, à à à se transformer, parce que tu sais comment c'est les réseaux, tu l'un copie sur l'autre, enfin, heu, hem, ils font de la veille et heu, en regardant les autres pourquoi ça marche ça, pourquoi ça marche ça et du coup ils l'incorporent dans dans dans leurs réseaux et après souvent, c'est pour ça qu'un réseau, bah ça ressemble à tous les autres. Je veux dire LinkedIn, heu, voilà, c'est je des fois il y a des trucs, heu, qui passent, heu, je trouve que c'est pas nécessaire pour un pour un truc de travail, tu vois?
Moi, j'ai moi j'ai aucun problème, hein. Ah oui, mais j'ai eu des ouais non mais j'ai vu, heu, j'ai vu des trucs, heu, sur Brigitte Macron, c'est vrai qu'il y a un truc qui est passé, j'ai fait: «Mais qu'est-ce que ça à faire là ça?»
Mmh. Bah voilà, c'est ça que je veux te dire tu vois et heu mmh mh.
Bah j'ai mis j'ai mis la croix, j'ai mis la croix et hop, ça t'enlève tous les toutes les choses de ce style, en fait.
Tu l'as enlevé? Ah ouais, ah c'est chouette, je ne connaissais pas. <laughs>
Ah bah non, c'est pour ça tu mets la croix et en fait toutes les publications de de la personne et de ce type, tu ne les verras plus. Enfin normalement, heu
D'accord, OK. Je savais pas du tout.
donc je le fais. Il y a il y a aussi autre chose, c'est que LinkedIn, il y a ils utilisent des informations pour, heu, leur IA. Il y a un truc à décocher, heu, dans les paramètres de confidentialité. Il faut que tu ailles voir.
Mmh mh. D'accord, mais ça me dit quelque chose pourtant, Auria, mmh.
Mmh.